آآ أنت ما فيش م ما ما حدّش بيحب كل الناس وأنت من الناس كُلّها مش هتحبك كده، كده فعادي ممكن يكون على فكرة هو هو مُجرّد إن هو معاك في الشغل بس هو لسببٍ ما فِهِم حاجة غلط أو أي حاجة أ ما بقاش يحبك. أو هو من أول يوم أنت دخلت فيه الشركة، هو مش مرتاح لك عادي جدًا. يعني الموضوع في الأول بيبقى بيضايق وأنت لسّه صغير في ال
أها. يعني بتحس إن فيه سوء تفاهم ممكن فعلًا يبوَّظ العلاقات كده.
ممكن ما يبقاش فيه سوء تفاهم، ممكن يكون هو مش طايقك لله في لله. <laughs> عادي جدًا يعني يعني الموضوع ده
آه من غير سبب كده. بس دي بس دي كده بتبقى بتعتبرها مِهَنية اللي هو مش طايقك يعني ده كده
مِهَنية آه. لإن إحنا في الآخر بَشَر خُد بالك إحنا مش كومبيوترات. فهو الموضوع ده في الأول كان بيضايقني طبعًا وأنا لسّه باكوِّن خبرات جديدة في الحياة. يعني أنا كنت باحب أوي إن الناس كُلّها تبقى شايفاني كويس، بس أنا اكتشفت إن هو هو أنا ما أقدرش أتحكِّم في الناس كُلّها بتفكر إزاي؟ يعني أنت قدّام هتكتشف ما دام أنت قدّام نفسك ما بتعملش يعني أنت ما تبقاش بتخزوَق حد في الشغل وما هو متضايق منّي ليه؟ ما أنت بعتُّه، <laughs> ما أنت قدّام المدير <giggles> آه. يعني ما أنا باتكلّم في العادي، لكن أنا فيه ناس كتيرة قدّام بقى ما بقو ب شايفين إن أنا مثلًا شخص مُتَعالي. ماشي يا عم هو أنت أساسًا مش معايا في القِسم، أنت إيه علاقتك بيّا عشان أبقى مُتَعالي أو مش مُتَعالي يعني؟ <chuckles>
إمم. أيوه. إمم. آه بالضبط. أن أنت اللي بت قصدك أنت اللي ابتديت يعني آه. آه. آه. إمم. أيوه. ما ما شافش منّك حاجة يقدر يحكُم بيها يعني آه.
خالص. بس هو فيه جانب إنساني في الشغل إن إحنا مش كومبيوترات فهو خلا هو عادي. أنا فيه ناس بتخُش عليّا ما أبقاش مش مرتاح لك. أنا ما أعرفش مش مرتاح لك، بس أنا مش مرتاح لك يا عم أنت ما عملتليش حاجة. <tsk> فأنت قدّام بقى بتكتشف إن هي حاجة عادية. يعني ما دام ما بيضرّوش بعض، ما دام ما بيضرّوش بع آه.
آه قدّام. عايز بالضبط كده. قدّام بقى دي ادِّتني كده يعني إيه، لمحة كده هتخلّيني أسألك سؤال، هل بقى قدّام دي بتحسّسك كده إن بناء العلاقات كده محتاج وقت طويل، والّا ممكن يبقى بسرعة أو في ثواني كده؟
إمم. آه.